Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo e você?
Eu tô bem também.
Ai, que bom. Me conta, você costuma assistir reality shows?
Eu costumo, viu. Eu gosto ali do BBB, é um que todo o ano começa, eu já tô ali ansiosa pra saber
Uhum. Pra assistir o Big Brother Brasil. Uhum.
Sim, pra saber quem vai, quem são os artistas que vão e quem são a a as pessoas comuns que vão, né, pra interagir com aquelas pessoas. E se os artistas são aquilo mesmo que eles aparentam ser nas redes sociais, se eles são tão legais, assim?
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, sim. É ver Uhum. É, verdade, né, muitas vezes os artistas eles se revelam algo que a gente jamais imaginaria quando eles vão para o Big Brother, tanto que tem uns que nem estão aceitando mais ir, né.
Exatamente. Eles já estão pensando ali em longo prazo se vale a pena o risco, né, de ser cancelado, mas eu acho que de perto, todos nós, se se analisar se a gente for analisado ali 24 horas por dia, a gente vai falhar, né.
Uhum. Exatamente. Hum. Uhum. É verdade, mas, por exemplo, al algumas falhas elas são mesmo muito extremas tipo, Carol Conká.
Sim. Aham.
Eu acho que a a forma como ela a Carol Conká demonstrou ser ali, eh, deu o gatilho em muita gente sobre às vezes chefes que tratam mal, colegas de trabalho que tratam mal. Então, assim, eu realmente tinha uma visão da Carol Conká, ela parecia ser uma pessoa incrível. E aí
Certo. Sim. Sim, eu também tenho essa visão.
Pois é. E aí, depois do Big Brother, hoje foi bom que, hã, desconstruiu a imagem dela e eu vi ela muito como uma pessoa, assim, bem normal, sabe.
Sim, que a gente coloca meio que os artistas ali em um pedestal, né, como se eles fossem mais perfeitos do que nós, por isso são pessoas que estão em evidência.
Que pa Uhum, uhum. É. Ela Aham. Ela parecia uma pessoa superconsciente, super, hã
Sim, empoderada, né, com pautas feministas e tudo mais e ela acabou humilhando mulheres, né.
Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Nossa, foi uma coisa assim, hã, incrível, né. E aí eu achei legal que a Globo, ela correu pra, hã, resolver a situação, porque eu ouvi dizer que se a Globo entregasse o cancelamento o cancelamento dela, assim, nas mãos de Deus, aquilo ali ia afastar outro a outros artistas de renome igual a ela, em querer participar.
Hum.

25 já.
É, então, eh eh, foi, hã, icônico, né, esse Big Brother.
Aham. Muito, hu eh, s já são 25 edições, né, e cada ano vai mudando, eh, a forma de ser e impacta muito na na nossa sociedade isso, na cultura, eh, impacta você ver um acessório diferente, por exemplo, quando teve aquela influencer Vanessa, a que que pediu pra sair, ela umas presilhinhas de flor, pronto, aquilo virou moda, tendência total, porque ela usou aquele negócio de flor, então, todo mundo queria usar também. Então, muitas coisas são são referências, por exemplo, maquiagens que a Juliette fazia, ela usou uma roupa, assim, que era tipo uma camisa branca e um corset.
Uhum. Uhum. Ah, sim. Aham. Uhum. Uhum. Eu amava aquele look. Aquele look era maravilhoso. Uhum.
Aham. Então, mas você vê como viralizou depois daquilo? Tipo, ninguém é, não não é um look superelaborado e tal, mas também não é um look comum, mas começou uma coisa, assim, que como ela deu essa ideia lá e ela era muito querida, as pessoas começaram a replicar muito, então, você via muitas
Uhum. Comum. Aham. Uhum. Uhum. É. Assim, a a Juliette é uma que hoje a Carol voltou a fazer super sucesso e a Juliette deu uma sumida, né.
Sim. É, a Juliette agora, ela acabou de entrar no Saia Justa da GNT faz, 1 semana pra pra discutir. Ela ela é muito de um público específico, né, ela não não vai ali no no geralzão, é mais, assim, pessoas que, eh, se identificam de verdade com ela. cresceu muito, na época do do Big Brother, ela s teve um boom, assim, eh, assustador, né. Hum.
Hum! Uhum. Aham. Hum. É verdade. Uhum. Uhum. É, nossa, ela f ela virou a maioral na época e também, ela teve sorte que as pessoas se viraram contra ela, porque quem vira
Sim, ela virou a vítima, né.
Hum, virou o bode expiatório, o prêmio é seu, né.

Com certeza, com certeza. Eh, eles têm a maneira deles de de fazer uma limpeza, ali, da imagem, né, no final, tanto que depois eles fizeram uma uma série, né, sobre ela, para mostrar outros pontos de vista, sobre co como ela cresceu, como a como a infância afetou a pessoa q a personalidade dela.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. É, que nem por exemplo, tinha um tem um vídeo dela de quando ela, eh, era adolescente, antes dela ser famosa, dela falando sobre um professor porque, assim, ela é uma mulher afrodescendente que cresceu no sul do país
Aham. Sim, sim.
a só aí eu já começo a passar pano para ela
Aham. a situação ali, complicada, né né, porque é daquela parte do país, eh, onde a cul é predominantemente pessoas de descendências europeias, que se acham europeias, né, e muitas vezes nunca são anos e anos de família ali e não nunca nem pisaram na na Europa e se sentem superiores. E mesmo quem é da Europa, também, não é superior.
né, e aí ela, eh, te Uhum, sim. Uhum. Sim. Uhum. Eh, não, somos todos seres humanos, somos todos iguais, né, essa é a verdade. Mas aí você pensa, hã, esse vídeo que eu, né, estou para mencionar da Karol Conká, ela ela fala de um professor que tratou ela muito mal
Sim. Uhum. Sim.
por por questão, hã, de racial, é, e aí ela ela se levantou quando esse pro contra esse professor e tal, então, eu acredito que a vida realmente deixou ela uma pessoa muito ríspida e sempre preparada para briga, né.
Racial. Sim.